Nếu mà <chuckles> đếm từng món chắc mình cũng chịu luôn á, vì nó, trời ơi, nó nhiều lắm. Nhưng mà mình cũng có thể tả như là, ờ, mình có, ờ, 3 cái thùng giấy lớn á, chỉ đựng những cái đồ kỷ niệm. Trong tủ quần áo á thì có, ờ, 2 cái ngăn kéo để thiệp nè, sổ nè, ờ, hình in linh tinh. Còn trên cái kệ sách mình á thì, trời ơi, có như là một hàng ngàn cái sách cũ gần như là, ờ, không có đọc lại, nhưng mà giữ á, chỉ vì, ờ, ngày xưa mình thích nó thôi. Nên là mỗi lần chuyển nhà là, trời ơi, y như rằng là đồ sinh hoạt bình thường một vài thùng, còn đồ kỷ niệm, ơ, chiếm gần nửa xe luôn á bạn. <laughs>
<chuckles> Khó quá. Yeah, cũng khá nhiều nhỉ? À, vậy ra. <laughs> Ừm, những cái gì mà gọi là cần thiết để sinh hoạt hàng ngày đi thì nó cũng gọi là khá là ít thôi. Nhưng mà lại chủ yếu là những cái món đồ nó kỷ niệm nó lại rất nhiều, đúng không? Ừm, thì mình hỏi một chút nè, thì không biết á, là với những cái món đồ nó gọi là kỷ niệm như thế đi thì có những cái điều gì á khiến bạn rất là gắn bó với chúng vậy?
Đúng rồi. Mình nghĩ á, ờ, có những cái món mà nó gắn với một cái khoảnh khắc nó rất là rõ ràng như là cái tấm vé xem phim buổi hẹn đò hò đầu tiên của mình nè. Rồi cái vòng tay ờ, đúng rồi, cái vòng tay tự làm mà bạn thân tặng mình á, trước khi bạn ấy đi du học xa. Nên là mỗi lần nhìn lại là cả một cái câu chuyện nó bật lên trong đầu. Còn có những cái món gì gắn với người mà đã, ờ, không còn xuất hiện nhiều trong cuộc đời mà như là thầy cô cũ, hoặc là một cái người mà mình từng thích. <laughs> Hoặc là những cái người bạn đã mất liên lạc á bạn nên là mình sợ vứt đi những cái món đồ đó thì mình sẽ cảm giác như là quên mất họ luôn á. Cho nên là, nói cách khác là, mình cũng không chỉ giữ đồ á, mà mình giữ cái cảm giác, ờ, mình từng sống như vậy á. Thành ra mỗi lần mà nghĩ tới cái chuyện bỏ đi á, mình thấy như là đang, ờ, tự tay bẻ mất một cái, ờ, mảnh ghép trong cái câu chuyện của chính mình vậy á bạn.
<chuckles> Cũng lãng mạn ha. Ừm, mình hiểu nè. À, <chuckles> rồi ha. Wow, ra vậy. Nhưng mà cũng đúng như bạn nói đi, nhiều khi á, những cái vật đấy gọi là nhìn vật mà nhớ người mà, bạn cũng có rất là nhiều những cái kỷ niệm này, từ những cái buổi hẹn hò đến những cả những cái gọi là kỷ niệm với những cái người mà bây giờ ít gặp đi, thì những cái món đồ đấy á hẳn là bạn cũng rất là trân quý chúng a. Nhưng mà bây giờ ấy, khi mà bạn gọi là phải chuyển nhà đi này, mà cũng quá là nhiều thùng đồ á, thì nó cũng là một cái điều giờ vất vả với bạn ha. Thế thì mình muốn hỏi chút á, gọi là bây giờ trong cái tiến trình mà bạn đang phải chuyển đồ như thế đi, thì bạn có những cái thời hạn, hay là phải mục tiêu cụ thể để dọn dẹp không?
Đúng luôn đó.

Ừm, nhưng mà mình cũng mong á là bạn không phải cầm cảm giác quá là tệ vì điều này ha. Tại vì nhiều khi những cái món đồ đấy nó rất là kỷ niệm, nó đáng giá với mình mà, tự dưng bây giờ, gọi là, phải tự tay mở ra rồi xem cái nào giữ, xem cái nào bỏ á, thì đôi lúc á cái cảm xúc nó, gọi là, trồi lên thì cái việc mà bạn trì hoãn ấy, thì mình cũng rất là hiểu thôi. Nhưng mà nếu mà, gọi là, để về lâu về dài đi, thì cái việc này nó cũng khá là chiếm diện tích phỏng của bạn ấy. Thế thì mình muốn hỏi một chút ha, là không biết là với những cái món đồ như đấy, liệu là có những cái món đồ gì đấy mà bạn sẵn sàng là bạn luôn luôn muốn giữ lại không? Và liệu có những cái món nào mà bạn cảm thấy á là bạn có thể cân nhắc, có thể giữ lại cái kỷ niệm nó bằng cách chụp ảnh thôi? Còn đâu là cái món đồ đấy có thể đem đi hoặc cho một người khác nhỉ?
Thật ra á, ờ, nếu mà suy nghĩ <laughs> lý trí á thì mình, kiểu như là, mình giữ cái cảm xúc nó quan trọng hơn là giữ, ơ, đồ vật á bạn. Kiểu như là, có những cái món kỷ niệm đúng rồi, mình có những cái món đồ kỷ niệm mà mình đâu có cần bất kỳ món đồ nào để nhớ thì nó cũng vẫn ở đó. Nhưng mà cảm xúc á thì mình thấy á là nó cũng không có cầm nắm được á, ờ, còn món đồ thì có thể chạm vào ngửi mùi giấy cũ nè, ờ, mùi vải cũ nè. Đúng rồi, còn có vài lần mình cũng bảo là thôi, ờ, chụp ảnh lại những cái món đồ đó, xong rồi vứt đi, ờ, nhưng mà đến lúc <laughs> cầm cái ờ, thực hành cầm cái bao rác lên tính gom đồ để rứt á thì, trời ơi, xong mình cũng lại, ờ, cất ngược lại đồ vào thùng mà, nên là mình cũng sợ là, kiểu như là, c cứ vứt đi á là mình cứ vứt cái kỷ niệm á bạn.
Ờ, tình cảm, đúng không? Ừm, cũng hợp lý ha. Ừm. C thực hành thì khác <chuckles>

À, bạn ơi, dạo này á, cứ nhìn quanh phòng á, là mình thấy bắt đầu ngộp, kiểu như là, tủ quần áo á, thì nó chật cứng nè, ngăn kéo thì toàn là giấy tờ, thiệp, vé xem phim, mấy cái món quà nhỏ xíu từ hồi mà mình cũng hông nhớ là từ cái năm nào nữa. Nhưng mà ha, mỗi lần mà định dọn á là mình lại kẹt ở cái chỗ, ờ, đồ kỷ niệm á, ờ, cái á thì bức thư tay của bạn thân, viết hồi cấp 3, cái á là tấm vé xem phim cái buổi hẹn đầu tiên nè, rồi mấy cái coi gấu bông cũ mẹ mua cho mình lúc mình còn nhỏ. Mình biết á là để vậy hoài á, phòng nó sẽ bừa bãi á, mà mỗi lần á cầm lên thì lại có cái cảm giác như là, ờ, nếu mình bỏ nó đi á, giống như là mình đang vứt luôn một phần ký ức của mình á, thế là mình cũng nhét tất cả lại vào hộp à, dán nắp rồi cho qua luôn á. Nên là gần đây á, mình cũng có chuyển chỗ ở á, ờ, lúc đóng gói đồ á, mới giật mình vì cái số lượng hộp, ừm, đồ kỷ niệm á, trời ơi, nó tăng lên theo từng năm luôn bạn, nên là mình bắt đầu thấy mệt, trời ơi, mang theo á thì nó nặng, nó tốn chỗ mà bỏ đi á thì nó áy náy á. Nên hôm nay á, mình muốn nói rõ hơn về cái, ơ, vấn đề này á, để bạn có những cái góc nhìn và xin bạn một ít lời khuyên được hông?
Ờm. À. <chuckles> Ừm, mình hiểu. Ừm, mình hiểu. À, ra vậy. Trời ơi, vậy à? Ừm, được nha. Nghe có vẻ á, cái tình huống này cũng khá là khó đối với bạn ha, nhiều món đồ quá nhưng mà lại toàn là những cái đồ kỷ niệm nó đáng giá như vậy á, nhiều khi, gọi là, vứt đi, chắc hẳn là nó cũng rất là khó với bạn ha. Thế nên mình muốn hỏi một chút này, trong cái thời gian, gọi là, bạn chuyển nhà đi, bạn có để ý xem á là những cái món đồ kỷ niệm này ấy, bạn đang có ở cái số lượng bao nhiêu không? Và những cái món đồ này nó có chiếm nhiều không gian và diện tích của bạn không nhỉ?
Đúng luôn.